Tsaka yung ano, na dun ko din na-realize yung ano, dapat yung magiging relasyon mo sa asawa mo, kung paano mo tatratuhin yung asawa mo. Kasi, di ba, sabi nga dun, parang, "If you treat your king as a king, he will trea he will treat you," din "as," ah, ano din, "her queen."
Oo. Mm. Oo, at tsaka ano, may epekto yung relasyon niyo, kasi, eh, kumbaga yung ano, pattern kayo yung yung relasyon niyo ng asawa mo, yung pattern na titignan nung mga anak niyo. Kaya di ba, yung ano dun, si ano ba pangalan nun, Geum-myeong? Ang ku kumbaga hindi siya oo, yun yung babae, hindi siya nag-settle for less dun sa una niyang fiance, kasi
Oo, yung anak, na panganay? Oo. Gusto niya yung ano, beyond sa papa niya, no?
Oo, kasi alam niya sa sarili niya na yung tatay niya, ganito yung ginawa para sa nanay niya. So dapat yung mapapangasawa niya kaya ding magsakripisyo ng ganoong ganoong kalaki para sa kanya. Kasi yun yung deserve niya, parang gano'n. Na kaya napaka-importante nung bagay na yon. Kahit
Mm. Ganun din. Mm. Oo. Kasi tayo nga, di ba, dapat pag magulang ka, ikaw talaga magiging example ng mga anak mo? So, dapat magbigay ka ng magandang example or, eh, halimbawa. Para yun yung i-a-idolize niya or yung magiging inspirasyon niya sa, gagawin niyang desisyon sa buhay niya pagdating ng araw, di ba?
Oo. Yes. Yes. Oo. Tama. Ay, oo. Tama, tama, ayon. Sang-ayon ako do'n. Yon ang ano nila, yun ang pattern nila. So, kung paano sila lalakad sa buhay, yung kung paano ka lumakad sa buhay, parang gano'n.
Mm. Di ba? Oo, di ba kahit mahal na mahal nila yung isa't-isa yung sa boyfriend niya, yung unang boyfriend nung bata, 'no di ba, nambabae? Di ba parang talagang sabi niya, "I-gi-give up ko 'to, kasi hindi ito ang deserve ko." Di ba, ma parang gano'n siya?
Oo. <chuckles> Oo. Oo. Yan, oo. Mala ah, kumbaga mataas yung ano niya, yung value niya para sa sarili niya, kasi ano siya, tinreat siya na parang prinsesa nung mga ano niya, magulang niya. Ta's at the same time, yung trato nung nanay at tatay niya sa isa't-isa, maayos din, maganda, parang gano'n.
Sa sarili niya, oo. Ng mga magulang niya. Oo, dapat ganun din ang kanyang ano. Eh, tsaka napabuti din naman kasi maganda, eh maano di ba, maayos yung napangasawa niya. Talagang ganun din ang trato sa kanya, prinsesa.
Mm. Oo. Oo, iyan, oo. Kaya nga ang sabi, parang kagaya nung ano, nung tatay niya din, gagawin lahat.
Mm, na parang ano, di ba, yung papa niya kasi, di ba, medyo ano din, parang slow ang utak.